Dunque, oggi sono qui per chiederti un consiglio importante. Ehm, nell'ultimo periodo, uhm, sto attraversando un momento un po' complicato, difficile direi, uhm, perché mi sento un attimino, mhmm, ehm, presa da quelle che sono delle emozioni negative, che dipendono molto da quello che è l mio aspetto fisico in generale e di come questo, mhmm, influenzi molto, ehm, la mia vita, soprattutto a livello lavorativo, ma anche su i social. Cioè, io ho sento questa pressione di voler mantenere un'immagine costantemente, un'immagine, sai, perfetta, ehm, sia nel mondo, quindi, del s del social, sia nel mondo lavorativo e ti spiego anche il perché. Uhm, tutto deriva un po' da quello che è un mio pensiero, diciamo che all'inizio, sai, era <clicks tongue> un pensiero che si basava, uhm, puramente su l'estetica, ovviamente, uhm, dove io pensavo che se comunque una persona in generale si curasse, uhm, e, mhmm, prendesse, insomma, in considerazione quello che è l'aspetto fisico, ma anche, sai, uhm, il truccarsi a volte, prendersi cura di sé stess dei capelli, eccetera, eccetera, in qualche modo poteva dare un'immagine migliore e altre persone potevano in qualche modo, sai, <tsk> uhm, avvicinan avvicinarsi e, mhmm, rispettare la la persona, uhm, appunto, che, uhm, cercava di dare un certo tono alla propia alla propria immagine. Allo stesso tempo, ovviamente, i social, ovviamente, fanno la loro parte in generale, dove purtroppo si sa che si basa molto tutto sull'estetica, non solo l'estetica magari della persona, ma anche l'estetica proprio di come viene scattata la foto in in generale. Quindi, <clicks tongue> anche lì, cerco comunque sempre di mantenere, uhm, sai, una, uhm, determinata, uhm, coerenza, sì, con il mio pensiero, però ultimamente forse sono andata un attimino oltre, cioè non mi faccio mai delle foto dove sono struccata o dove sono spettinata, uhm, quindi magari se ho un'imperfezione, magari evito proprio di pubblicare la foto e la sta cosa è, uhm, al lavoro, cioè, magari, se ho un'imperfezione, questo mi crea molto disagio e a volte cerco comunque di sai, di coprirmi o evitare lo sguardo degli altri. Quindi adesso sono qui per chiederti un consiglio su come magari fare per evitare di trovarmi in questa situazione o che comunque questa situazione peggiori ulteriormente.
Ah. Ho capito. Mh-mh. Certo, sì. Mh-mh. Ah, capito. Mh-mh. Certo. Ah. Mh-mh. Oh, certo. Ho capito, ho capito cosa intendi. Beh, uhm, innanzitutto è già molto positivo, se posso notare, il fatto che tu comunque ti stia interrogando su questo aspetto, cioè che tu ti sia accorta che, magari, la situazione ti sta un po' sfuggendo di mano e quindi vuoi un attimo riprendere, no, il controllo su questo aspetto, senza lasciare che la situazione degeneri. Quindi questo, guarda, sicuramente è già molto positivo. Poi, ecco, mhmm, ti volevo giusto un attimo chiedere, per, uhm, capire un po' meglio la situazione. Beh, innanzitutto, sui social mi sembra di capire che tu un pochino sei attiva, cioè magari non non è, come dire, uhm, la tua attività principale, però mi sembra di capire che ogni tanto posti o comunque ti piace, ehm, appunto, mettere la storia, piuttosto che la foto, giusto? È qualcosa
Mh-mh. Assolutamente sì. Guarda, hai centrato il punto in questo senso. Sì, sono comunque abbastanza attiva. Mi piace, magari, condividere quelle che possono essere, uhm, delle foto, magari dei viaggi o anche, uhm, di me stessa in generale, come ti ripeto. Ovviamente ho più, ehm, magari voglia di condividere la foto, uhm, dove sono particolarmente, sai, uhm, preparata, quindi mi piace in questo senso. Però, ovviamente, ho notato che quando magari vado e scorro nella mia galleria delle foto, cerco meticolosamente quella che è la migliore, ma proprio vado ad ingrandire, magari, quelli che sono i dettagli.
Okay. Certo. Mh-mh. Certo. Sì, sì. Sì. Ho capito. Mh. Certo, okay, ho capito la situazione. Ma volevo chiederti se, uhm, questo tuo atteggiamento di, appunto, ricerca magari della foto perfetta, piuttosto che, ehm, dell'abbigliamento che ti rispecchia al massimo, perché poi prima insomma, hai parlato anche di alcuni dettagli no, di tutta, ehm, l'immagine che dai di te; se ecco, è più qualcosa, ehm, che tu pensi di te stessa e quindi è come tuo p mhmm, punto, vuoi apparire agli altri, oppure se è capitato qualcosa, piuttosto che delle situazioni particolari in cui ti è stato fatto notare qualcosa, che quindi ti ha lasciata un po' così, diciamo, sul momento e da quel punto allora ci hai prestato più attenzione. Oppure se invece è uhm, è appunto, più che altro un tuo volerti mostrare in un certo modo e quindi, ehm, ricerchi tutti questi aspetti.
Mh-mh. <clicks tongue> Beh, guarda, paradossalmente è la prima, cioè nel senso, io sono molto autocritica e a vol a volte a livelli anche abbastanza, uhm, esorbitanti, ecco. Sai, comunque io capisco che magari guardare attentamente una foto di sé stessi per cercare l'imperfezione non sia del tutto, mhmm, sano per, proprio quello che è una una percezione dell'immagine che che si ha, perché magari le altre persone neanche lo notano. Ma, uhm, questo comportamento io l'ho, mhmm, un po' perché sono sempre stata una persona, mhmm, alla ricerca magari di una bellezza, ovviamente non solo <scoffs> interiore, perché questa ovviamente non è che va a essere di meno, ma una persona che comunque <tsk> cerca una sorta di, sì, bellezza estetica, perché, mhmm, a me piacciono determinate cose, quindi cerco quella che è una sorta di armonia, anche. E se questa armonia, uhm, va fuori da quelli che sono i i canoni che mi sono dettata, diciamo, da sola, ci resto, diciamo, male, ecco, ed è in questo senso che, uhm, vedo poi, uhm, profilarsi un qualcosa di n negativo. Me ne sono accorta ed ecco perché sono qui in a chiederti consiglio e, in questo senso, assolutamente, è sono io che sono autocritica, non non non è successo, diciamo, nulla che gli altri hanno potuto fare per ferirmi.
Ah. Mh. Mh-mh. Sì. No, cer Sì, certo. Mh-mh. Ho capi Mh-mh. Certo. Ho capito. Mh-mh. Okay, bene, bene. Uhm, no beh, guarda, te lo chiedevo perché, in realtà, allora, la ricerca del bello, per come anche lo dicevi prima, del fatto che puoi apparire un certo modo, in realtà, ehm, è una cosa anche positiva, nel senso che effettivamente se tu ti senti, mhmm, somma, uhm, più a tuo agio o comunque bene con te stessa, se ti mostri in un certo modo, questa cosa, mhmm, va assolutamente bene, ovviamente. Diciamo che sì, in questo contesto, probabilmente, la chiave un po' è il trovare il giusto equilibrio, ovvero le volte in cui magari riesci a starci dietro, per cui riesci a prepararti in un certo modo, piuttosto che, una foto che viene particolarmente bene, allora lì ben venga perché ovviamente sarai particolarmente soddisfatta del risultato. Però ecco, ti consiglierei di cominciare anche a vedere, o a vederti in maniera diversa, alle volte invece in cui non rispetti, ehm, questi canoni, diciamo che tu, ehm, vorresti ottenere da te stessa, ma anzi di provare, ogni tanto, anche a cercare il bello, ehm, magari non in maniera, mhmm, canonica, quindi ecco, appunto, la foto magari struccata, ehm, piuttosto che, ehm, non lo so, un abbigliamento magari scelto più frettolosamente rispetto ad altre volte, però sai, mhmm, apprezzare anche, mhmm, la naturalezza di quelle situazioni e quindi di non evitarle. Poi ecco, ci sta, se magari non la vuoi postare perché dici: "No, è qualcosa che io non voglio mostrare al mondo", quello è assolutamente comprensibile. Però sai, per una cosa tua personale di apprezzare anche quei lati lì.
Mh-mh. Assolutamente. Guarda io, mhmm, in questo senso credo che, ehm, diciamo almeno il consiglio che mi stai dando possa in qualche modo cambiare, la visione che ho di me stessa, proprio la naturalezza, magari è un qualcosa che, ehm, ho sempre, mhmm, cercato in qualche modo di, mhmm, percepire, uhm, di catturare, all'interno magari di quello che erano le fotografie. Però, purtroppo ripeto, il problema magari era proprio, mhmm, il social in ques
Mh-mh. Mh. Certo.
sto caso, sai dove tutto è patinato, dove tutto è perfetto. Quindi una volta che sei una persona che comunque ricerca, no, quell'armonia di cui ti ho parlato, in qualche modo entra in quel loop di uhm, <smacks lips> di perfezione ecco. E e dove, mh mhmm, a volte io mi sono sentita da parte, dove a volte mi sono sentita magari emarginata e, in questo senso, tu avresti magari qualche, ehm, consiglio da darmi, magari nei confronti di quello che è il il social, come utilizzarlo, ecco come vederlo?
Eh, sì, sì. Mh-mh, sì. Chiaro. Ho capito. Sì, mh. Certo, sì, no, assolutamente, guarda, una cosa che è sempre importante, a parer mio ricordare, uhm, quando si parla appunto di social o si posta, è sempre, ehm forse l'avevi detto anche tu prima del fatto che solamente una sorta di facciata o comunque è solo una parte della quotidianità e della realtà di chi invece è dietro lo schermo a postare. Quindi, laddove ci sono sempre le foto perfette piuttosto che i video particolarmente, non so, entusiasmanti o attività, uhm, super particolari che vengono postati da, appunto, tutti gli utenti, in realtà quella non è che una percentuale, quindi ecco della della loro vita, dico. Quindi sicuramente ti può molto aiutare ad accettare, mhmm, di più, diciamo, ehm, quelle foto forse un po' di nicchia oppure quegli aspetti che non sono canonici, mettiamo così, proprio considerando, che c'è tutto un mondo dietro alla singola foto postata e che quindi, ehm, laddove appunto c'è qualcosa magari un po' più di diverso che non rispetta certi canoni, in realtà è quella forse la maggior parte della quotidianità di questi utenti. C'avevi mai ragionato in questi termini?
Mh-mh. Allora, alcune volte ci ho pensato, però sai quando sei magari così presa da quella sensazione di, ehm, perfezione e, mhmm, a rincorrere, ehm, insomma, questa questa immagine che a volte ti sembra così vicina ma in realtà è così lontana, ecco non la senti poi questa, mhmm questa sorta di realtà d che mi stai raccontando, purtroppo; perché, appunto, magari la vedevo la vedevo lontana, ehm, da da quella che poteva essere in realtà quello che era un'altra, appunto, mia, ehm, visione dove volevo essere magari, uhm, perfetta nelle foto, senza magari quelle che erano delle imperfezioni, quindi guardare il minimo dettaglio all'interno della foto. E guarda io, mhmm, ti dico che i consigli che mi hai dato sicuramente ne farò tesoro, perché sono stati molto importanti per me e mi hanno cambiato magari la visione di quello che può essere, uhm, l'immagine che ho di me stessa, quindi sicuramente li metterò in pratica in futuro e migliorerò questo ehm, questa mia problematica.
Mh-mh. Mh-mh. Ho capito. Immagino. Mh-mh. Bene. Bene, bene, sono molto contenta per te e mi fa piacere se in qualche modo ho potuto aiutarti. Alla prossima.
<giggles> grazie mille.